Ja und auch vielleicht du hast ja doch viele Sachen, dass du da auch 'n bisschen vielleicht noch mehr Struktur ebenfalls reinbringst. Ich weiß nicht, wie weit du da schon strukturiert bist.
Gar nicht. <chuckles> Ich arbeite einf ich ich arbeite einfach immer oder ich schlafe, dann muss man nicht so viel strukturieren.
Also, insofern gar nicht jetzt, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, und und und dann dann ist das aber eigentlich n n ja gar nicht so falsch da 'n bisschen ja, tatsächlich, weil das das Struktur ist was was gibt die gibt einem Halt, die gibt einem auch Sicherheit, finde ich.
Mhm, ja das stimmt.
Also, muss nicht sein. Andere sagen: „Ich ich bin froh, wenn ich keine habe, dann bin ich viel kreativer. Ich brauche keine Struktur. Was soll das?“ Aber
Ah, ich glaube, so hätte ich mal gesprochen, ähm. Hätte man mich gefragt, als ich noch angestellt war, wie ich da drüber denke, dann hätte ich da vielleicht so gesprochen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass man so, wenn man selbstständig ist und irgendwie so die Geldscheine wedeln sieht, wo man einfach nicht nein sagen kann. Äh, da merke ich, dass ich jetzt verstehe, warum es zum Beispiel vom Arbeitgeber solche also, f so Gesetze gibt, die einfach die Arbeitnehmer schützen, so im Sinne von, du darfst ja, ja genau, du darfst se 16 Stunden arbeiten und dann musst du mindestens ja genau, musst du 15 Stunden Pause machen, bevor du wieder arbeiten darfst und solche Sachen. Jetzt verstehe ich das langsam, warum's das gibt.
Ja. Ja. <chuckles> Ja. Ach, vom Gesetzgeber meinst du, ja, ja, ja. Arbeitgeberschutz, ja. Ja, ja, ja. Ja gut, sonst wird natürlich der Arbeitgeber, den Arbeitnehmern <chuckles> keine Chance geben, nach Hause zu gehen, sondern sagen: „Jetzt hier weiter, weiter.“ Und bestimmt 'ne Sklaverei.
Ja, ja genau, aber ich muss ehrlich sagen so natürlich jetzt so als Selbstständige ist man halt in der Verantwo f Verantwortung, man ist ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer sozusagen in einem.
Ja Ja, ja, genau.
Ja, und da muss ich wirklich so 'n bisschen ja, nach diesen 3 wirklich erfolgreichen Jahren feststellen, dass es so wirklich 'n bisschen an der Zeit ist, dass ich jetzt so 'n bisschen, ja, mehr scho also, mich einfach mehr schütze in dem Sinne wirklich, dass ich sage: „Okay, du kannst auch mal 'nein' sagen, du kannst auch mal was morgen machen“, ne? und
Ja. <clears throat>
Ja, ja.
Aber jetzt verrate ich dir was ganz Böses.
Oh Gott.
Die Alternative ist, dass du sagst: „Ich kann noch mehr wachsen und ich stelle Leute an. Und dann kann ich noch viel mehr annehmen, viel, viel mehr.“ Nein, also, das ist tatsächlich, glaube ich, das ganz Schlimme, dieser ganz wobei nicht schlimm, es ist ja schön. Es ist ja schön, dass du diese Varianten hast.
<exhales> Ja, ja.
Aber das ist so 'n bisschen d die die Krux auch an deiner Situation, wenn du an dem Punkt bist, an dem du zu sein scheinst, wo du sogar mal froh bist, endlich Luft zu bekommen, dass dir irgendwann die Idee kommt: „Aber ich könnte ja.“
Ja, tatsächlich ich ich muss dazu geben, ich outsource schon gewisse Aufgaben. Mache ich schon, ja. Nicht viel, aber so hier und da habe ich jetzt einfach mal 'n Kunden komplett abgegeben an jemanden und trainiert, wie das gehen soll und da steht halt am Ende mein Name drauf, aber das macht halt jemand anderes.
Wobei das dann eigentlich ja? Ach, machste schon, siehste? Siehste? Na. Ja. Ja. Aber das ist doch gut. Aber das ist doch genau das Richtige tatsächlich.